あの、ちょっと相談に乗って欲しいんですけれども、できればちょっとしたアドバイスいただけたら嬉しいなと思ってます。
はい。 あ、分かりました。是非あの、具体的にお話ししてください。
はい。あの若い頃から仕事、まあまあ、営業職がメインなんですけれども、あの、お酒でもって仕事をずっと作ってきたんですよね。お酒の場で人間関係を作って、そのお酒の場でもって仕事の話もして、で、お酒の場でもって仕事を決めてきたんですね。
はい。 ああ、なるほど。 ふんふん。 はい。 うん、なるほど。
それがもう、もう何十年もずっとそういう感じでやってきまして。
はい。
で、まあ、中には、す昔からのお付き合いがあるお客様もいらっしゃれば、あの、新しいお客様もいらっしゃいますし、基本的に僕の周りにいるお客様っていうのは、まあ、お酒が好きな人ですね。がメインなんです。ところが、ちょっとですね、さすがにどうも飲み過ぎてしまったようでして。
うーん。 はい。 なるほど。はい。 うーん。 はい。
お医者さんの方から、あの要は、血管年齢がもう90歳超えてますねっていう話になりましてね。
え。それはかなりやばいですよね。はい。
ええ。そうなんです。ええ、そうなんですよ。あの、まあ、な、ま、5年以内に心筋梗塞を起こす可能性が50%統計的にはありますねっていう話が出てまして。
ええ。はい。
ま、実感はないんですよ、全く。自覚症状が全くあるわけではないんですけれども。
はい。 ええ。
「ただ数字的にはもうそういう状態ですよ」って言われてまして、まあ、塩分を減らす、血管関係はとりあえず、まあ、あの塩分を減らさざるを得ないんで、塩分を減らすような食生活に移行していていまして。
うわ。 はい。 はい。 はい。
さらに多分、お酒もちょっと減らした方がいいんですよね、間違いなく。
なるほど。うわ、それは確かに本当、今聞く限りでも減らした方がいいですよね、絶対。うーん。
そうですね。はい。ところが先ほど申し上げたような状態でずっと仕事をしてきたものですから。
なるほど。
まあ、なんとかね、これから、ま、忘年会まだまだ残ってますから、これは、まあ、もう今から断るっていうのは難しいと思うんですけれども、例えば新年会もまだ予定入ってきますから。
はい。 うーん。
そのあたりを、ううん、ななんとかこう上手いこと断れる方法がないのか、あるいはね、完全に断るのは無理にしてもなんとか上手に交わせたらなっていう風に思ってるんですけどね。
うん。 わあ、確かに。ちなみになんですけど、あのノンアルコールとかだと、そういう血管のだったり、悪影響はあるんですかね？
はい。 いや、ノンアルは多分大丈夫じゃないですかね。おかしなものが入ってなければ。
あ、なるほどな。 そっかそっか。でも確かに血管ね、それはもう、ほんとに体第一、し体が資本なの確かにそれは。うーん、きついですよね、お酒飲むってなると。
ええ。 ええ、たただ、ただね、お酒をね、辞めますってい言った時にどうじゃあこの後付き合っていくかっていう話は、問題が出てくるんですよね。まあ古い、付き合いの長い方ならね、分かってくれると思うんですけどね。これもうこうなっちゃったからもうごめんっていう話はできると思うんですけどね。
ん、なるほど。 うーん。 確かにそうですね。やっぱり今の時代でも、酒のコミュニケーションとか、そういうのってやっぱりありますもんね。
うん。 はい。 あの逆に、その応じていただけるんであれば、そのほうがはるかにスムーズですよね。
うん。 そうですね、確かに。に今って、頻度的に言うと、飲み会って、週に何回とか月に何回とかっていう現状ですかね？
ええ。 ん、週にやっぱり2回3回ぐらい行っちゃいますね。
え、あ、そうなんですか。
ええ。
ああ。一番行かれてた時って、どれくらい行かれてました？
ええ。 頻度ですか？
はい。
平日は毎晩行ってましたね。
すごいですね。
誰かしらと行ってましたね。ええ。
すごいですね。それちなみに、あの、今って、ま、週2、3ぐらいっていう風におっしゃってたと思うんですけど、飲むのって、ちなみにどういうお酒、ビールとかですか？
ええ。 はい。 あの、今だと、こっち今今いるのは沖縄の離島なんですよ。だから圧倒的に増えたのは泡盛ですね。沖縄の地酒ですね。
え、はい。 ああ、なるほど、そうなんです。あ、いいですね。沖縄の離島で今、住まれてるんですね。
ええ。 はい。
そっか、それって、あの、土地柄というか、やっぱり多いですか？そういうお酒の飲みっていうのは、そういう沖縄だったり離島って多いイメージがあるんですけど。
はい。 あ、変わらないっすね。
あ、ほんとですか？
うん、好きな人は好き。ただ、あの、のん飲み始めが早いのは感じますね。
ええ、あ、時間的に早くから飲むっていう感じなんですね。
そうですね。下手したら昼間から飲んでますからね。
ええ、なるほど。すそうなんですね。ちなみに、そうですね。今 お仕事終わりお仕事関係の方と飲む方が多いんですかね、やっぱり？
はい。 ええ。 ええ。 お仕事関係が、あ、さい仕事以外はもありますけど、ただ仕事以外は何とかなると思うんですよね。問題仕事ですよね。ええ。
はい。 あ、そっか。確かに仕事の関係性とかだったり、ま、クライアントとか向こうの会社との付き合いっていうのもあって、ま、飲まないといけない雰囲気っていう感じなんですね。
はい。 ええ、この多分2月3月に引っ越して、今度福岡の方に行くんですけど、そこはまた新しい世界を、ええ、作らなきゃいけないんでね。そこもまたちょっとね、どうかなって思ってるんですよね。
え、はい。 ああ、そっか。ちなみにお仕事そ飲み会以外で、お家で一人で晩酌とか、ご友人の方と、なんかお酒っていうのはあるんですか？
あの平日はもう最近あんまり飲まないようにしてますね。
あ、ああ、すごい。それはやっぱり体のことだったり、色々あるからっていうことですもんね。
はい。 セーブできないんで、結局のところ。だから週末だけなんとかっていうのと、あとは一人で飲むのもうやめようかなと思ってますね。
うーん。 うーん。 あ、なるほど。確かにそれいいかもしれないですね。やっぱりお仕事関係の付き合いってね、どうしてもあの断るのが向こうにも申し訳ないですし、仕事のね、なんか進展具合にもね、最悪影響してくる可能性もあると思うので、本当おっしゃっていただいた通り、一人で飲むのを止めるっていうのはめちゃくちゃいいと思いますね、やっぱり。
ええ。 そうなんですね。 ええ。 ええ、一人で飲むとね、結局何て言ったらいいんでしょう、スマホとかいじって、そのままポチポチッとなってて、買い物もしちゃうんですよね。無駄遣いしちゃうんで。<laughs>
うん。 <chuckles> なるほど、なるほど。確かに。なんか。い
別なことわれ断れないっていうかね、別な誘惑が出てくるんですよね、今度ね。
確かにほんとですよね。あとやっぱり、うーん、でもどうしてもお仕事関係でもね、ま、お一人で飲む量を減らすのと、うーん、お仕事の飲みの席ってね、やっぱり飲まないといけないと思うので、例えばなんですけど
ええ。 はい。 ある程度やっぱ飲まないとね、あのね、自分だけ飲まないっていうわけにもいかいきませんからね。
うーん。 そうですよね。なので、ま、色々、その、け体のことも伝えつつ、最初の1杯だけはどうしてもあの一緒に飲みたいので、1杯だけ飲まして頂いてもいいですかっていう風な感じで、少しだけ飲むっていうのも、もしかしたらいいかもしれないですね。
ええ。 そうですね。最近はね、少ない量でもだいぶ酔ってしまうんで、まあね、ちゃんと、その、この件は話をした方がいいのかもしれませんね。
そうですよね。 うん。 確かに。なんか相手の全く飲まないと、なんだこいつってなると思うんですけど、やっぱりね、飲みたいですっていう気持ちを伝えた、相手もね多分嬉しいって思ってくれてると思うので、最初の1杯だけっていうのも、もしかしたらいいかもしれないですね。
<chuckles> なりますね、はい。 はい。 ええ。 はい。結構、えげつないジョークが得意な方なんで、あの、飲まないでもうちょいね、ちゃんとお仕事沢山もらおうと思ってますよぐらい言ってもいいのかもしれませんね、僕の場合は。<laughs> あなた方だけを飲ませてっていう風に。<laughs>
<laughs> <chuckles> 確かにもう、あの、コミュニケーションめちゃくちゃお上手だ。<laughs> もうほんとにコミュニケーションお上手だと思うので、もう、素面でも全然いいけるかもしれないですね。酔ってなくても。
<laughs> え。 まあね、ただちょっと不安は不安ですよね。だからただやっぱり、だから、全てが大丈夫ってことはないと思いますけど、まあ、この場合はね、色々あちこち考えてみたんですけど、やっぱ伝えた方がいいですね。伝えた上で、今この健康状態はこうだからって言うんで、こうしたいっていう風にちゃんと言った方がいいですね。うん。
うんうん。 うーん。 ああ。 そうですよね。確かにほんとにもう、取り返しつかないですもんね。なんもう何かあってからだと。
そうですよね。うん。
うーん、なんでほんと、仰って頂いた通り、っぱりきちんと伝えて最初の1、2杯をちゃんと飲んで、ま、相手にも気持ち良くなってもらってっていう様な円滑な進め方がもしかしたら、コミュ力もめちゃくちゃあると思うので、それがいいと思いますね、確かに。
はい。 ええ。 いえ。 ああ、そうですね。おっしゃる通りですね。うん。断らないで断らないで、そうですね、誘いに乗った上で、そこの場をどう盛り上げていうかっていう方向に考え方を変えた方がいいですね。
うん、確かに。 うん。 ああ、確かに。ほんとそうですね。多分場の盛り上げるのも多分もう、昔っからの経験、手慣れてると思うので、多分それ確かにいいかもしれないですね。<laughs> ありとだす。<chuckles> 確かに、んん。
ええ。 ありがとうございます。はい。 ええ、ええ、その方向でじゃあちょっと考えてみますわ。
うん、確かにそうですよね。あと、まあこれもしかしたら、全然使えないかもしれないんですけど、お酒以外の共通の趣味があるとしたら「ちょっとすいません、今日はあの、わなんか色々事情があって、飲み会とかに参加できないんで、また別のゴルフとか、何かいろんな趣味とかに是非付き合ってください」とか「行きましょう」みたいな感じで、別の代案を出すっていうのも、もしかしたら何か1つどうどうしても無理っていう時はいいかもしれないですね、何か。
はい。 はい。 はい。 そこがね、ちょっと難しいんすよね。ゴルフはね、昔からやれやれって言われたんですど、結局やらなかったんですよね。
うーん、うん。 ああ、なるほど、確かに難しいですよね、その点で言うと。
うん。 うん。球技がね、ダメなんですよ。
あ、なるほどなるほどなるほど。
ああ、どちらかというと、だからゴルフもね、何度か行ったことあるんですけどね、あの棒を振るより自分で手で投げた方が早いんですよね。
ぐい。 <laughs> すごい。投げて。なるほどなるほど。投げて面白いですね。ゴルフで1人だけ投げてホールインワンするとか。<chuckles> バーディー。
うあ、当たらないす。<chuckles> <chuckles> はい。そっちの方が早いんですよね。だからね、そこでちょっと申し訳ないすど断念してますね。あとは麻雀とかもあったほうが良かったのかもしんないすけど、麻雀もやらないし、ま、ただ麻雀の場だとどうしてもね、タバコと今度、酒がすごいことになりますからね。
なる なるほど、なるほ ああ。 そっか、確かに両方健康にね、ちょっとあんまり良くないですもんね。ま、たけ酒とタバコってなると。
うん。 そうなんですよね。 やっぱり健康に悪いものは美味しいし、健康に悪いことって楽しいんですよね。おそらくね。
分かります。ほんとにそうですよね。健康に悪いもの楽しいですし美味しいですもんね。<chuckles>
<chuckles> うん、ええ。だからそういうのもあるんでね、あの、つぉい何て言ったらいいんでしょうか、一つのなんか仲間内でなんかやるっていう時はどうしてもそっち行っちゃうんですよね。
確かに。 うーん。なるほど、確かにほんとですね。でもやっぱり今のお話でもそうですよ。コミュ力やっぱりめっちゃあるので、もうちゃんとご自身で最初に伝えて、あ、1、2杯で抑えつつ、場を盛り上げる相手に気持ち良くなってもらって仕事、円滑にするっていうのが一番最善な方法かもしれないですね。なんか。
はい。 ええ。 はい。 うーん。ええ、今日はなんか、色々お話を聞いてもらってありがとうございました。自分の中でもなかなかどうして、こう、話がまとまらなかったんで「どうしたもんかな？」って思ってたもんですから。確かにねうん、今出た結論っていうんですか、あの、ちゃんと話をして場を盛り上げる方向で考えるようにしたいと思います。
うん。 確かにでもうん。 うん。 と、ほんとにね、あの、冒頭おっしゃっていただ血管年齢というのはちょっと、僕も気がかりなので。ほんとにあのね、おおひとりでの晩酌とかはなるべく控えて是非、謙虚健康寿命を長く生きてください。
あ、はい。<laughs> ええ。あの、実は母親からも言われてますから。「私よりは先に死なないでね」って言われてますので、気をつけたいと思います。はい。
<laughs> なるほど。確かにあの、お母さんに心配かけないようにですよね、確かに。
あ、はい。
是非是非あのはい。
この年になるとね、ほどになってしまうと、ほんとに申し訳ないなと母には思ってますけどね。だからなるべくうん、なるべく数を減らして、た盛り上げて。ええ、あのちゃんと話をしてみます。今日はご相談に乗ってもらってありがとうございました。
あ、確かに、ほん うん。 はい。 いいえ。こちらこそ色々お話いただいてありがとうございます。あの、是非機会があったらよろしくお願いいたします。
ええ。どうも、失礼いたします。
はい、失礼いたします。